À, thì à, nếu như mà đi cà phê mà mình thấy một cái bài nhạc nào đó mà nó hợp gu với mình quá, nó hay quá thì bắt đầu mình sẽ dùng, à, cái Shazam á, nó là một công cụ để mà ừm, bạn biết, đúng hông? Nó là một công cụ để mà mình có thể, ơ, ờ, ghi âm lại cái đoạn nhạc đó và sau đó là mình, ờ nó sẽ tìm ra những bài hát mà có đoạn nhạc đó cho mình. Hoặc là đúng rồi, hoặc là tương tự thì mình cũng có thể dùng YouTube để mà tìm kiếm lời bài hát chẳng hạn, bạn có thể nhập một cái câu nhỏ nào đó trong bài hát bạn đã nghe và sau đó thì nó sẽ giúp bạn tìm ra được bài hát đó luôn, mình thấy nó rất hay. Còn, ờ ừm.
Ồ, mình biết, mình biết, ừm! Ừ, mình biết app đó. Ồ. <laughs> Một cách rất hay đấy! <chuckles> Ồ. Ừm. Ừm, đúng rồi. Mình phải công nhận là cái cách mà bạn <chuckles> dùng để bạn tìm ra những cái bài hát mà mình nghe được nó rất là hay đấy. Ờm, thế là chứng tỏ là mình cũng rất là, kiểu, biết các cách tận dụng công nghệ, đúng không? Để mình có thể tìm ra được những cái bài nhạc mới mà mình muốn nghe. À, đó, thì bạn cũng có nói với mình ấy là bạn thường thường nhất là bạn dùng Spotify này, và ngoài Spotify ra thì có dùng thêm cả Youtube và TikTok để mình nghe nhạc hoặc là mình tìm nhạc nữa. Thì bạn có thể chia sẻ kỹ hơn cho mình đấy là bạn thích cái gì ở Spotify hoặc là Youtube hoặc TikTok được không? Cho cái việc nghe nhạc của mình ấy. Ừm.
Ừm. À, ờ, gần đây á, thì mình bị đam mê mấy cái concert Anh Trai Say Hi với lại Em Xinh Say Hi, tại vì nó đang rất là nổi, đúng hông? Nó nó đúng rồi. Mình hay nghe những bài nó rất là hay người ta làm những bài nhạc rất là mới luôn, rất là hiện đại, rất là hợp tai với giới trẻ luôn và
Ồ! Ồ! Wow! Thú vị, ừ, đúng rồi, rất là nổi luôn. Ừm. Ừm. Đúng rồi, rất là nổi luôn.
Thì mình nghĩ, ưm, bây giờ mình sẽ thêm một nguồn nhạc mới đó là mình có thể dựa vào những gameshow trên Youtube để mà mình có thể tìm nhạc mới. Ờ, mình hay nghe nh đúng rồi, mình hay nghe những bài là “Tình Đầu Quá Chén” rồi này, rồi này. Rồi của của Tlinh rồi nhiều rất là nhiều bài hay trên đó.
Ờ! Thế là bạn, à, ừm, bạn bạn bạn Ờ. Ồ! Là những ừm. Ờ, những cái bài hát mà nó rất là nổi từ các gameshow, đúng không? Thế không biết là ngoài ngoài những cái gameshow như là, kiểu, Anh Trai Say Hi hay là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là những cái gameshow mà nó rất là nổi hiện nay ấy, thì trước đấy bạn có xem những cái gameshow khác mà nó cũng là về âm nhạc và sau đấy là bạn cũng tìm ra những cái bài nhạc mới từ những cái gameshow đấy không?